Ja, ich kenne das halt immer, dass quasi, äh, die Leute sich besser konzentrieren können, wenn ihre Hände was zu tun haben, basically und sie deswegen immer Snacks dabei haben.
Ja, genau. Ja, genau. Das ist äh, das ist tatsächlich das, äh, trifft wahrscheinlich auch auf mich zu. Sonst hat man das Handy die ganze Zeit in der Hand und, äh
Heh, das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Ne?
Ne, ne, ich benutze mein Handy auch nicht sonderlich viel für irgendwas, wenn ich ehrlich bin. Das ist für mich einfach nur 'n Kommunikations-Tool.
Oh, interessant.
Ansonsten liegt das irgendwo in der Ecke. Jo, ich bin nicht so der Handy-Typ. Ich ich bin der Desktop-PC-Typ. <chuckles> <snorts>
Okay, das heißt, du kannst dich auch die ganze Zeit auf den Film konzentrieren und, äh, ohne ohne Probleme?
Oh ja, das ist tatsächlich 'n fe das können wir alle übrigens. Das ist quasi wenn du mit uns 'n Film gucken willst, ist das Voraussetzung. <chuckles> Weil, wenn wir später über den Film reden, ist es das nicht in vagen Details, sondern ist tatsächlich so: „In der Szene war das, zum Beispiel ist das passiert”, und auch schon zwischendurch, ne? „Wir haben ja gesehen, dass im Hintergrund dieser Typ stand, ne? Das heißt ja, der muss von der Organisation sein, der weiß das auch“, right? Und so „ja, ja, natürlich. Okay. Wenn wir dann den Typen sehen, okay, dann heißt das das dann ist wahrscheinlich der Plot-Twist am Ende wird dann das sein“ das ja. Ah ja, okay, okay, dann wissen wir schon die Hälfte des Films Bescheid wissen wir schon, was passieren wird. Ne, wir sind die Typen, also wirklich komplette Cracks, was das angeht. Wir sind aufmerksam. Oh ja.
Das ist ja perfekt. Mhm. Wahnsinn, ihr nehmt jedes Detail auf. Ja, und ich habe ich habe manchmal schon Probleme, mir die Namen zu merken. Manchmal muss ich dann
Ah, ich meine, das habe ich auch, wenn ich ehrlich bin
Ah, okay.
aber das spezifisch mit Namen, like ich ich weiß, welche Person das ist. Ich weiß, wer die ist, was die macht und was ihre Eigenschaften sind. Namen do oh, fucking no, halt die blonde Frau halt, was weiß ich. Der Typ im Anzug, i w was weiß ich, wie der heißt. <chuckles>
Ja, genau. Oh ja. Oh ja, ich habe das ich habe das auch, das Phänomen. Also, ich habe den Film geguckt, ich finde den total toll, ich kann dir die ganze Handlung wiedergeben, aber frage mich bloß nicht, <chuckles> wie wer wie wer heißt.
Mhm, hm. <chuckles> A absolut, ja, ne? Das habe ich 100 % genau so.
Ach krass und ich dachte, das liegt einfach an meiner Aufmerksamkeitsspanne, aber ne, das beruhigt mich grade. <laughs>
Nö, ich ich kann einfach nur Namen nicht, äh <chuckles>
Das das das beruhigt mich. Okay. Hast du 'n Unterschiede festgestellt zwischen Filme-Abende mit Familie und Freunde?
Jo.